Thật ra á thì, ờ, ví dụ có một số người quan tâm đến mình như mẹ mình này nọ thì tự chuẩn bị đồ ăn riêng cho mình, nhưng mà những người khác thì đôi khi họ cảm thấy phiền, nên là mình cũng không sao hết. Nếu như không có chuẩn bị thì cứ chuẩn bị đồ ăn bình thường như mọi người thôi và mình cũng muốn chỉ như vậy để mình thấy mình ăn được cái gì thì mình ăn, còn không ăn được thì mình không ăn, để mình cảm thấy tự nhiên như vậy và đỡ phiền. Còn, à, khi mà mọi người, ờ, ờm, chuẩn bị đồ ăn riêng cho mình thì tất nhiên là mình, ờ, cũng rất là thích, chỉ có điều là mọi người sẽ cảm thấy hông có vui thôi. Thì, à, sau một thời gian có thể là họ sẽ không rủ mình đi nữa, hoặc là họ cứ càm ràm về cái điều đó, mà mình á, thì cũng hông có giải thích nhiều á, mình chỉ nói là, ờ, "mình hông thích ăn", vậy thôi à.
À. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Nhưng mà ngoài những cái lý do lúc nãy ra bạn vừa nói là bạn thấy nó vị đồ ăn nó không còn ngon như trước nữa thì có phải là bạn đang quan tâm hơn tới vấn đề tôn giáo, hay là môi trường hông? Đó là lý do mà bạn chuyển qua ăn chay á.